Ich denke, das kennst du sicher auch, manchmal, ähm, hat man Lust auf Lernen, manchmal eher weniger. Hm, was war das letzte Mal, wo du dich so richtig fürs Lernen begeistern konntest?
Ah, das war tatsächlich, als ich angefangen habe, äh, ein Fighting-Game zu spielen, äh, nämlich, äh da war's dann tatsächlich immer, dass ich mich tatsächlich hingesetzt habe und, äh, Sachen auch gelernt habe. Was 'ne Sache ist, die ich tatsächlich in meiner Schulzeit zum Beispiel relativ vermieden habe. Aber weil's halt hier 'ne Sache ist, die ich tatsächlich machen wollte, war's tatsächlich ziemlich spaßig.
Okay. Okay, sehr spannend. Erzähl mal gerne. Ähm, welches Spiel war'n das oder worum ging's da konkret?
Äh, das ist Under Night In-Birth II Sys:Celes, echter Titel. Keine Sorge, der Vorgänger war noch länger. <chuckles>
<chuckles> Ja, verstehe.
Äh, und das ist wie gesagt, 'n Fighting-Game, das ist so im Sinne von Street Fighter oder Tekken, wenn einer das kennt, ne? Also, ist einfach 1 gegen 1, 'n Multiplayer-Spiel, äh, äh, k kompetitiv gegeneinander. Man versucht, mit bestimmten Angriffen seinen Gegner zu treffen und daraus dann Kombos zu formen und dabei nach Möglichkeit, nicht vom Gegner zuerst getroffen zu werden, weil das wäre schlecht. Und das ist so die Basics, ja.
Mhm. Ja, verstehe, ne gut. Ähm, wie bist du darauf gekommen damals? Also, hast du, sage ich mal, schon Gaming-Erfahrung gesammelt, oder bist du, sage ich mal völlig neu im Bereich? Hast einfach Bock gehabt, was zu lernen? Erzähl mal gerne. Wie bist du darauf gekommen?
Also, a e alllgemeine Gaming-Erfahrung habe ich 'ne ganze Menge. Das mache ich, seit ich keine Ahnung, 5 Jahre alt bin. <chuckles> Mit dem Genre selbst hatte ich ich doch, stimmt eigentlich, hatte ich Berührung. Ich hatte als Gameboy Street F äh, äh, als Kind hatte ich Street Fighter 2 aufm Gameboy. Aber das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden, <chuckles> sagen wir mal so. Äh, das Spiel hat jetzt tatsächlich angefangen, weil ich immer nach der Schule bei 'nem Freund war. Und der der hatte das halt, ne? Und das ist halt 'n 1 gegen 1 Spiel. Das kann man dann immer gut während man da direkt schon vor der Konsole sitzt, einfach mal miteinander spielen. Und da bin ich dann halt reingekommen und habe mir gedacht, weißt was, das ist eigentlich an sich ziemlich spaßig.
Ja okay. Ja, okay.
Und, äh, der Grund, warum ich dann überhaupt versucht habe, darin aktiv besser zu werden, war, weil mein Freund natürlich das länger gespielt hat und mich die ganze Zeit besiegt hat.
Ja klar, hat quasi so der Ehrgeiz quasi reingeklickt, richtig? Ja, okay, verstehe.
Mhm, mhm. Richtig, richtig.
Wie wie bist du das Ganze angegangen damals. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, w wann das ungefähr war, aber so 'n Spiel einfach lernen, ähm, klar, man wird besser und besser mit der Zeit, aber gab's so 'n Aha-Moment, wo du vielleicht da gedacht hast: „Okay, jetzt habe ich die Schalter umgelegt. Jetzt habe ich verstanden, das muss ich machen, um wirklich gut zu sein?“
Und, äh u und auch einfach Mhm. Zum gewissen Grade, ja, weil eine Sache, die ich nicht wirklich gemacht habe, war am Anfang halt das aktiv wirklich zu lernen. Ich habe einfach nur vor mich hin gespielt und habe quasi geguckt: „Was funktioniert, was funktioniert nicht.“ Aber das bringt einen tatsächlich nur in gewissen Masse so weit. Und tatsächlich das 1., was mir da geholfen hat, war mal auf das, äh, Wiki des Spiels zu gehen, <chuckles> das unglaublich extensiv war und, äh, ich tatsächlich auch erstmal nicht lesen konnte, weil es auf 'ner sch 'ne bestimmten, äh, Notierungsart benutzt, <chuckles> die mir so noch nicht bekannt war. Äh, äh, das war auch so, von wegen, was bedeutet überhaupt irgendwas davon. Dann da tatsächlich zu lesen, was genau die Angriffe machen, quasi welche Eigenschaften die haben, wie genau alles funktioniert, was man überhaupt miteinander machen kann, dass man tatsächlich dann ausprobiert von wegen: „Ach, das geht.“ <chuckles> Das war halt wirklich so: „Okay, das hätte ich allein nicht gelernt.“ <chuckles>
Mhm. Ja, verstehe. <chuckles> Ja, ne, verstehe, krass. Was waren so die Sache, die diesen Effekt ausgelöst hat? Also, wie kam dieser Aha-Moment, dieses krasse Ereignis so zustande?
Es war, glaube ich, einfach dieser dieser Eindruck des gesammelten Wissens halt der ganzen Community dahinter. Vor allen, ne, die der der das Wiki, muss man dazu sagen, es ist kein großes Spiel. Die Spielerbasis ist so paar hunderttausend, was jetzt nicht nichts ist, ne, aber zum Vergleich zum Beispiel, wie viele Leute spielen Rugby <chuckles> oder Fußball schon, ne winzig, ne, da zum Gegenteil. Äh, aber dann halt einfach die dieses gesammelte Wissen auf dieser Seite trotzdem, das einfach nur von 3, 4 Leuten geschrieben wurde, die einfach wo du selbst denkst, die haben Hunderte von Stunden darin, die wissen jedes Detail, und das war wirklich einfach nur dieses be die Leidenschaft, die dann quasi da entgegengeschlagen ist, war das, was mich so gewowt hat.
Ja. Weil wei weiß nicht riesig. Ja, ne, ver verstehe ich, verstehe ich. Ich kenne das auch, äh, wenn man, sage ich mal Menschen hat mit der gleichen Passion, mit der gleichen, äh, Leidenschaft wie man selbst, dann, äh, ist man gleich viel mehr gecatcht und auch vielleicht, ähm, ja, 'n bisschen gewillter, sich mit denen auszutauschen. Ähm, wie ist damals abgelaufen? Hast du dir wirklich aktiv Hilfe geholt oder hast du einfach nur in Foren nachgelesen, wie das Ganze funktioniert?
Mhm. Absolut. Ne, ich habe mir tatsächlich eher diese Passivhilfe geholt und dann einfach das Ganze, äh, selbst ausprobiert. Äh, das Ganze tatsächlich auch in geheim quasi. Also, ich habe einfach online gespielt. Ich habe auch meinen Status, äh, auf Discord, den man sehen kann, was man spielt, hat er sich ausgeschaltet, damit er nicht weiß, dass ich das Spiel trainiere. Einfach damit wir, wenn wir das nächste Mal uns sehen, ich einfach ihn komplett fertig machen kann. Und es, äh ne, qua quasi einfach nur deswegen, es war einfach, weil's mich amüsiert hat. <chuckles> Äh, und mhm mhm, und das war dann tatsächlich so, ich habe es einfach mir das angeguckt im Sinne von: „Okay, wie geht das? Wie macht man das?“ Und dann habe ich auch noch ich bin dem Server davon beigetreten und habe da einfach auch nur ich habe auch nur gelurkt, wenn ich ehrlich bin, ich habe nur mitgelesen. Ne, aber auch da dann, von wegen im Sinne von deren Austausch darüber, wie Leute auch einfach kurze Clips schicken, im Sinne von, ne: „Das geht so, das geht so.“ Ne, die Meinung dazu im Sinne von: „Ja, würde ich das ich nicht machen, einfach wegen dass der funktioniert die in dieser Situation nicht so gut, ne, es ist theoretisch 'n Move, wenn der Gegner nicht weiß, wie's geht, ist es supernützlich. Wenn er es weiß, bist du einfach tot.“ Ne, solche Sachen wo du einfach „Ja, das stimmt, das stimmt.“ Wo man auch relaten kann, weil man das einfach selbst alles gesehen und: „Ha, wunderbar.“
Ja. Mhm. Mhm, ja. Äh, wo ich ja, wo ich da habe Verstehe ich. Ja, ja, dir wird wahrscheinlich klar, wenn man auch diese anderen Leuten mal sieht, was die für Strategien fahren. Da kann man extrem viel von lernen, glaube ich. Und, ähm, da hast du dich auf Discord quasi so 'n bisschen durchgefuchst und hast quasi geguckt: „Okay, was kann man machen?“ Wie lange würdest du sagen ging diese Lernphase, die die du da, sage ich mal, durchlaufen bist, bis zu deinem, ja, äh ich weiß noch nicht, wie's ausgegangen ist, aber bis du auf Augenhöhe warst vielleicht?
Auch, auch. Mhm. <chuckles> Tatsächlich is war das 'ne relativ interessante Sache, weil ich ich habe meine Trainings abgeschlossen. Das war übrigens vor 'nem Jahr oder so, also, noch gar nicht lange her, äh, das habe ich schon abgeschlossen. Dann habe ich einfach gesagt: „Jo Max, hast du mal wieder Lust auf 'ne Runde Under Night? <chuckles> Und dann, äh, haben so hingesetzt, der hat gesagt er meinte: „Ja, ja, alles klar.“ Und dann so: „Warum bist du Rang A?“ <chuckles>
Mhm. <chuckles> Ja, verstehe.
<chuckles> Richtig, ne, so: „Ja, ja, ja. Ich habe geübt.“ Und ich habe ihn tatsächlich einfach nach Strich und Faden bedient. Und tatsächlich ging das dann so weiter, weil, äh, der gute Max ist tatsächlich auch von dem Mindset, in dem Sinne von das lässt er nicht auf sich sitzen, <chuckles> äh, tatsächlich, als wir dann noch mal gespielt haben, so 1, 2 Wochen später war er dann aufm selben Rang. <chuckles>
Ja. Ja, okay, verstehe. Also quasi so immer hin und her wer ist in dem Moment gerade besser.
Ja, ja. Richtig. Und an dem Punkt sind wir in im ist das auch immer so, wir spielen einfach alle paar Tage mal 'n paar Runden und wir sind relativ even meistens geht es tatsächlich so aus, es ist ungefähr 50:50, wer gewinnt.
Ja, okay, ne, verstehe und wie lange hat es gedauert, bis sage ich mal diese ganze Skills erlernt hast, um mit ihm auf einer Augenhöhe zu sein? Also, dauert ja schon etwas, äh, glaube ich, das Ganze zu erlernen, wenn es so verschiedenen Cha Charakter gibt und verschiedenen Attacken, wie wars bei dir?
Mhm. Ja, ja, richtig, richtig. Äh, die Sache ist, es hat nicht so lange gedauert, weil ich einfach davor quasi eine nicht aktive Lernphase hatte und damit schon die Fundamentals ziemlich drin hatte. Das heißt, es waren tatsächlich nur jetzt 'n paar Wochen, ne, was ne, ich meine so w zu sagen, es hat nicht so lange gedauert, dann sagt man 'n paar Wochen ist es auch nicht so wenig, aber so 1 1/2 Monate ungefähr, bis ich okay war. Aber danach, ne, ich starte halt, äh, diese richtige Rivalität und d die zieht sich halt bis heute durch also, ich habe quasi auch nicht aufgehört zu lernen. <chuckles> Aber d ja dies dieser ursprüngliche erste einfach von von Zero to, na ja, mittelmäßig. <laughs> Ja, der war, so sech der war so 5, 6 Wochen.
Ja, klar, ich verstehe. Verstehe ich, klar was du meinst ist ja okay, verstehe und hast du vielleicht jetzt so 'n paar Lerntricks außer vielleicht einfach anwenden oder einfach machen, wenn man jetzt vielleicht so andere Lernaktivitäten denkst, sei es vielleicht Sachen die du auch gelernt hast im Prozess, die anderen Menschen mitgeben würdest, vielleicht wie lernt man so Sachen recht schnell, weil ich muss dir sagen, so komplett Spiel von 0 auf, ähm, ja, schon ganz gut Verständnis in 6 Wochen ist gar nicht so schlecht. Habe ich einige Fälle gehört, wo es länger gedauert hat. Erzähl doch gerne mal, wie würdest du vielleicht das Ganze angehen, wenn's schnellstmöglich lernen müsstest?
Mhm. Mhm. Mhm. Äh, ich würde einfach einen Mix anwenden, im Sinne von zuerst einfach geh einfach rein, drücke alle Knöpfe und gucke, was passiert, im Sinne von hast du einfach 'n Grundverständnis. Auch konzentriere dich darauf einfach einen Charakter zu können. Ne, versuch nicht einfach zu breit zu streuen, was viele Leute machen, die dann sagen: „Ich will den und den und den und spielen.“ Das ist halt verdreifacht d alles, was du machen musst und du verlernst, während du 'n anderen Charakter lernst, auch noch die Hälfte von dem, was du vorher gelernt hast das ist quasi exponentiell, was du da lernen musst, würde ich nicht empfehlen. Also, konzentriere dich erstmal auf eine genaue Sache, du m tatsächlich können willst. Das ist, ne, ich will ein mittelmäßiger Waldstein werden. <chuckles> Ne, und dann guckst dir einfach wie gesagt, drückst die Knöpfe, guckst dir: „Okay, das macht das, das macht das, das macht das“, und dann spielst du erstmal gegen die gegen gegen die Computer oder gegen die KI. Erstmal 'n paar Runden, damit du einfach verstehst, wenn ich jemanden treffe, wie quasi sorge ich dafür, dass es auch wirklich weh tut.
Ja. Ja. Ja, okay. Ja.
Und danach würde ich mich erst konzentrieren darauf, wie was mache ich, wenn mein Gegner mich in die Ecke drängt? Weil, äh, tatsächlich würde man dadurch schon ganz gut werden, einfach weiß, was man selber kann und machen kann, auch wenn nicht so wirklich Ahnung hat, was der Gegner macht. <chuckles> Ist das erstmal okay, weil du hast ne, wenn du gegen jemanden spielst, der von beiden keine Ahnung hast, hast du schon mal 'n klaren Vorteil und dann, wenn du quasi damit das ungefähr kannst, danach würde ich immer gucken: „Okay, wie spielen tatsächlich richtig gute Spieler?“, ne, damit du so siehst, wie anders das tatsächlich wirkt. Die spielen meistens sehr viel defensiver, passen sehr viel mehr auf, was ihr Gegner macht, einfach weil sie wissen, ich kann bestimmte Optionen nicht benutzen, wenn der Gegner weiß, dass ich sie nutzen will, weil er mich einfach, äh, kontern wird et cetera pp. Ja, dann würde ich mir das angucken im Sinne von: „Okay, was sollte man eigentlich nicht tun?“ Quasi so gucken, was sind meine schlechten Angewohnheiten, die ich mir jetzt angewöhnt habe, die ich vielleicht nicht machen sollte, und danach zu gucken: „Was könnte ich stattdessen machen?“ und das dann üben, ne, und das dann immer quasi abwechseln im Sinne von: „Wo sind meine jetzigen Fehler? Was sollte ich stattdessen machen?“ und das dann wieder üben und das einfach quasi immer abwechselnd im Sinne von: „Theorie angucken, Praxis“, und das immer schön abwechseln.
Ja. Ja. Krass. Ne, verstehe ich total und, ähm, klingt auch extrem spannend, muss ich sagen, wie du das Ganze angegangen bist. Gab's vielleicht auch mal so Phasen in dem ganzen Lernprozess, sage ich mal, wo du jetzt bemerkt hast: „Okay, das, was ich früher gemacht habe, also, sage ich mal in Anfangszeit, das war ja völliger Quatsch.“ Das heißt ja wirklich komplett schlecht, oder war's vielleicht bei fast jedem jedem was du bei jedem Angriff, den du gemacht hast, davor so, et nehme mich mal kurz mit, wie war das für dich im Prozess des Lernens?
Mhm. Ah, ich weiß gar nicht so sehr, ob ich sagen würde, dass ich unbedingt viele Fehler gemacht habe, die einfach komplett schlecht waren. Also, am Anfang klar, aber die waren halt quasi in den ersten paar <snorts> Sachen, die ich gespielt habe, schon relativ schnell raus, weil einfach merkt, wenn was nicht funktioniert, weil du wirst getroffen. Meistens, wenn du Schaden genommen hast, anstatt den Gegner, obwohl du angegriffen hast, dann war es meistens falsch. Also, das ist halt relativ gutes Feedback in dem Sinne. Das kriegt man recht schnell mit. Äh, es gibt auch 'n paar Sachen im Sinne von: „Oh, ich wusste nicht, dass das, äh, bestrafbar ist.“ Äh, es gibt ja immer so in Fighting against Frame Advantage, wenn irgendwas zum Beispiel -5 ist, dann heißt es, jeder Angriff, der 5 Frames oder schneller geht, äh, der wird dich treffen, bevor der nächste Angriff rauskommt. Und da gibt es 'n paar Sachen, die ich gemacht habe, im Sinne von einfach, wenn ich meinen Gegner wenn ein Gegner geblockt hat, welchen Angriff ich da rein gemacht habe die waren meistens komplett einfach Unsinn, weil da habe ich einfach nur Sachen gedrückt, die einfach jeder Gegner, der halbwegs Hände und Augen hat, mich einfach hätte für bestrafen können, aber weil die Leute gegen die ich spielt habe nicht so gut waren, haben die das nicht gemacht. Aber jetzt, wo man halt dann Videos gesehen hat von Leuten, wo das gemacht wird, denke ich mir so: „Oh. Gut gut, dass die das nicht wussten, jetzt weiß ich's, aber ich mache das nicht nochmal.“ Also, das gab's auf jeden Fall. Also meine meine ja, ja, meine meine Block Pressure war schrecklich. <chuckles>
Ja, ja. Ja. <chuckles> Ja, verstehe. Ja, okay, ah ja, klar, verstehe ich. <chuckles> Ja, ich glaube, es gehört beim Lernprozess einfach dazu, irgendwann mal zu realisieren und zu merken: „Okay, ich bin vielleicht noch nicht auf dem höchsten Niveau, aber das kann man ja ändern.“ Ähm, du meinst 6 Wochen hast du gebraucht, um, sage ich mal, so auf 'n mittleres Niveau zu kommen. Gab's da irgendwann mal Phasen oder Momente, wo du dachtest: „Oh, ist ja richtig scheiße“ oder: „Ich komme gar nicht mehr klar“? Also, so 'ne Art Rückschlag, der dich, sage ich mal, äh, voll zurückgehauen hat in dem Prozess, sage ich mal.
Mhm, mhm. Ja, r richtig. <chuckles> Äh, gar nicht so sehr, weil ich nicht mit der Erwartungshaltung reingegangen bin, jemals gut zu sein. Ich habe es halt quasi aus Jux und Dollerei geübt, einfach weil ich quasi, di ich wollte ja eigentlich nur Max trollen damit, wenn ich ehrlich bin. <chuckles>
Ja.
Äh, das war quasi meine Motivation und so ich habe das alles so 'n bisschen auf die leichte Schulter genommen, was ich gemacht habe. Und dann halt einfach nur passiv dem erklären. Das heißt, ich war nicht wirklich frustriert, wenn ich öfter mal verloren habe. Aber es gab auf jeden Fall schon Momente, wo ich mir gedacht habe: „Wa was macht man dagegen? Was soll man denn tun? Ich habe kein hallo, ist das überhaupt fair?“ So Sachen gab's da, wo ich mich also, ich wo ich mich schon absolut definitiv aufgeregt habe, aber weniger über mich selbst als über von wegen, was soll das denn? Und dann gab's auch noch so Sachen wie Kombos, wo ich dann halt gedacht habe, ich ich schaffe das nicht. <chuckles> Die gibt's auch heute noch ehrlich gesagt einfach Kombos ich ich ich kriege das physisch nicht hin. Ich mache einfach die, die zweimal weniger Schaden macht, aber <chuckles> passt schon.
Ja, ja. Ne, verstehe, verstehe, was du meinst, ja. Hm, ja, ja, verstehe. <chuckles> Ja. Ja, ja.
Äh, also aber das ist auch so Sachen, die frustriert mich dann nicht so wirklich. Ich bin nur eher frustriert, wenn ich verliere, obwohl ich denke, dass ich gut gespielt habe. Und ich mir dann denke, wa warum habe ich verloren. Aber die Antwort ist halt meistens einfach, weil ich nicht gut gespielt habe und diese Selbstreflexion kam dann quasi so 'n bisschen mit im Sinne von: „Vielleicht bin ich einfach a echt nicht so gut.“ Und ab dem Punkt muss muss man quasi einfach über sich selbst lachen. <chuckles> Also, ja.
Ja, das Ja, total. Ne, ne, verstehe ich total. Und, ähm, ich denke, es ist auch also, wenn man merkt, dass man, sage ich mal, verdient verloren ist, äh, immer so 'n Zeichen dafür, dass man vielleicht noch nicht da ist, wo man sein möchte, und noch 'n bisschen mehr lernen muss, aber auch wieder, denke ich, Teil des Lernprozesses, weil, ähm, wenn immer perfekt läuft, glaube ich, ähm, hast du nie diese Learnings oder nie diese, ähm, ja, Erkenntnis, dass etwas besser gemacht werden muss noch.
Ja, ja, richtig. Ja, ja, <chuckles> Mhm, hundert Prozent. Übrigens auch das Wort verdient verloren ist richtig gut, weil da habe ich dieses Gefühl weil ich habe tatsächlich, weil man das Spiel 'ne relativ kleine Community hat, tritt man ganz gerne mal gegen die gefühlt Tops der Tops an. Also, ich habe mal gegen, äh, den Gewinner von Ivo gespielt, <chuckles> den den fucking defined. Ge der hat mich tatsächlich 2:0 besiegt, ob du's glaubst oder nicht, hä ich weiß, hätte ich auch nicht gedacht. Und da habe ich mir auch gesagt: „Ja gut, <chuckles> ich glaube, da hätte ich auch nicht gewinnen können.“ Wo ich dann auch so gedacht habe: „War einfach nur cool, ihn mal zu treffen, von ihm vermöbelt zu werden.“ <giggles> Das sind so Sachen, wo ich mir denke: „Ich weiß genau, was ich gemacht habe, weshalb ich getroffen wurde. Der Typ war super schlecht und der hat mich trotzdem besiegt und da rege ich mich dann schon auf, aber eigentlich halt auch darüber im Sinne von: „Warum habe ich das verloren? Bin ich denn komplett dumm?“ <laughs> Das denke ich mir da.
Ja. Oh. Ja, ne. Ah, ne, kenne ich kenne ich 2. Ja. Ja, ja, also, ich würde si siehst bestimmt einer läuft oder was, und du siehst wirklich, der ist völliger Anfänger und dann besiegt wirst, dann natürlich sehr bitter verstehe ich auch, dass vielleicht Lernprozess einfach Bremse sein kann, ja.
Mhm. <chuckles> Wo sich aber wo man aber auch weiß, ne, wer ist denn der Dumme in der Situation? Du kannst ja nicht wirklich wütend sein auf den anderen, weil du hast trotzdem verloren, obwohl du weißt, dass alles, was er gemacht hat, dumm war. <laughs> So: „Wer ist hier wirklich der Dumme?“
<chuckles> Ja, ja, ne ja machst nix, alles gut. Ist schwierig. Wenn du jetzt mal ganz kurz für mich zusammenfassen würdest. Ähm, ich kenne das Spiel jetzt nicht unbedingt. Ich würde gern auch, aber vielleicht mal anfangen. Klang eigentlich echt spannend. Ähm, von 0 an gibt's vielleicht irgendwelche Apps, irgendwelche Foren, irgendwelche Discos, vielleicht auch irgendwelche Coaches in dem Bereich, die ich mir zulegen kann oder irgendwen, w wie ich's einfach schnellstmöglich, also, lernen kann u äh, um den ohne sage ich mal, oder um den harten Part etwas zu skippen oder zumindest, ähm z zu verkürzen?
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Jo, äh, da gibt's alles. Also es gibt das „Mizuumi Wiki“, was generell für viele Fighting Games, die kein dediziertes haben, einfach da als Sammel äh, Werk organisiert und das funktioniert super. Äh, es gibt den das gibt das „Undernight-In-Birth-Player-Hub“, was nicht der offizielle Server ist muss man dazu sagen, sondern der inoffizielle Server, aber halt der ist, den die Leute tatsächlich benutzen. <chuckles> Äh, den gibt es und da gibt's auch, äh, einfach Kanäle für die einzelnen Charaktere drin und auch für 'n Beginner-Raum für um da mit Leuten zu spielen, 'n allgemeinen Raum, da gibt's alles. Und auch 'n direkten Austausch, da wird einem sehr schnell immer geholfen. Äh, wie gesagt, also, es gibt das Wiki, es gibt die Server und es gibt tatsächlich in dem Spiel selbst, was für Fighting-Games erstaunlich selten ist, 'n wirklich gutes Tutorial. Dass einem tatsächlich alle Systemmechaniken erklärt und einem sogar Sachen gibt wie Options, Selects, ne, bestimmte Block Swings, bestimmte alles, s die bringen einem tatsächlich das Spiel bei. Wer das Tutorial gespielt hat ist man quasi schon gar nicht mehr so schlecht. <chuckles>
Ja. Ja, ja, ja, verstehe, verstehe. Mhm. Perfekt Oh, okay, krass. Mhm. Ja, ne, okay, das ist 'n cooles Feature vom Spiel, haben ja die meisten Spiele mittlerweile nicht mehr so. Aber krass. Ja, okay, habe ich heute sehr viel übers Spiel gelernt. Ich werde mich hier hier nach mal hinsetzen und 'n bisschen, äh, zocken 'ne Runde. Danke auf jeden Fall.
Mhm. Tatsächlich nicht, ne. Ja, gerne doch. Tschau.
Tschau tschau.